Oye, dime, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre ser honesto, y mantener la paz?
Gran, gran pregunta. <laughs> La verdad que creo que es es muy importante entender desde dónde viene, eh, un poco la empatía, ¿no? Quizá tú pienses que ser honesto es lo que deberíamos de todos contemplar al momento de decir algo. Por supuesto, siempre se debe de buscar la honestidad, creo que es un valor muy importante, pero bien lo decía, no sé si en algún momento llegaste a ver Doctor House, eh, es que: "La verdad sin sin empatía solamente se vuelve crueldad". Y justo creo que es una una frase muy, muy, muy importante, porque creo que sí habemos muchas personas, y me incluyo porque en algún momento lo llegaba a hacer mucho, eh, pretender, ¿no? Que esta esta honestidad es lo que más importaba, pero pero por supuesto que no, esto esta honestidad puede llegar incluso a doler o hasta desarrollarles algún tipo de de, incluso trauma a a ciertas personas. Y todo es, no solamente la verdad, sino el cómo dijiste, cómo llegaste a impactar a una persona por medio de las palabras que tienes, entonces, eh, retomando tu pregunta, creo que siempre teniendo en cuenta qué es la empatía y cómo utilizarla para tratar de suavizar algo para para no lastimar a las personas.
Ajá. Okey. Sí. Sí, claro. Okey, sí, tienes tienes mucha razón, porque si tú le tratas de decir algo algo difícil a alguien y tratas de ser honesto, eh, tienes que buscar las palabras adecuadas para para no no hacerlo sentir mal o o que simplemente sufra por esa, eh, hone por nuestra exceso de honestidad, ¿verdad?
<giggles> Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, tienes que encontrar tienes una responsabilidad, no solamente de decir la verdad, sino de de encontrar la mejor forma de decirlo.
Okey. Oye, ¿tienes como que alguna alguna frase, o tienes como que algo pensado, cuando le dices quieres decirle como que tu opinión a alguien?
<laughs> Sí, fíjate que, bueno, como un poco de contexto, yo estuve en un part en una parte, en algún trabajo como analista de calidad, entonces una de mis funciones era dar retroalimentación, eh, había muchas veces en las que te encontrabas con errores que, vaya, si eran cuestionables, ¿no? O sea, era como como de: "¿Cómo pudiste hacer esto", ¿no? Pero, por supuesto, estás en un entorno profesional y entonces tu mayor objetivo en ese punto es que la persona entienda qué es lo que le estás transmitiendo, que que hubo como un área de oportunidad o algo por el estilo. Y y, por supuesto, se se da a entender que el hacerlo así tal cual, la verdad, y decirle: "Oye, pues, ¿cómo se te ocurre", ¿no? O algo así, jamás va a ser la me la mejor forma, porque al final solamente se va a sentir esa persona atacada, y realmente no va a tomar la parte positiva. Entonces, precisamente por esto creo que entiendo mucho el tema, eh, de cómo compartir verdades incómodas quizá, eh, y un una gran técnica que que yo aprendí, que la verdad valoro muchísimo y que sigo empleando hasta hoy en día. Es siempre reconocer una parte buena antes de soltar esa bomba, ¿no?, de de sí, sí, sí, totalmente, antes de soltar como una verdad supercruda, y que va a doler, eh, siempre reconocer algo más, ¿no? Como de, oye, la verdad es que vas muy bien, hiciste esto muy bien, me gustó mucho esto que hiciste, o o esto que hiciste tiene un gran valor, no sé, alguna frase que suela motivar a las personas. Para que precisamente sientan que esa honestidad, esa parte real, no viene como un ataque, sino precisamente de alguien que está buscando que mejores.
Okey. <laughs> Claro. Sí, claro. Okey. Oh, okey, es una buena técnica. Okey, oye, y siguiendo por esta misma línea de retroalimentación a errores que tú dices, oye, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo cómo sabes que hay un momento en el que pues, que pues, ya no vale la pena como que tener como que tanto tacto con esa persona y hay que ser directo, así, crudo, crudo con con esa persona?
<laughs> Sí, claro, <chuckles> totalmente se puede dar y y y me pasó muchísimas veces, pero, eh, creo que todo viene desde la actitud de una persona. Eh, creo que aptitudes, es decir, habilidades, cosas que que quizá le estén fallando por falta de comprensión o algo por el estilo, se pueden trabajar de muchísimas formas. Es algo totalmente real, algo que que muchos debemos de entender, ¿no? Quizá yo no lo entiendo de la misma forma que tú, entonces, para mí puede ser más fácil, para ti más complicado. Eh, entonces, todo este tipo de temas de de personalidad, de de falta de habilidades o falta de conocimiento, siempre pueden llegar a ser muy trabajables y precisamente con esas personas se debe de cuidar el cómo compartes esas verdades. Sin embargo, cuando viene ya un tema de actitud, es decir, ya la persona no quiere <chuckles> mejorar, realmente la persona solo busca, eh, no hacer las cosas bien, realmente le da igual a quién afecte o no con sus decisiones. Ya este es el tipo de de situaciones en las que, vaya, si una persona no está poniendo como que ese empeño, es decir la verdad tal cual, cruda y <chuckles> como es de: "Oye, la estás regando en esto, eh, puedes cambiarlo así". Porque realmente, por mucho que tú le des una un consejo a una persona, si esa persona no quiere cambiar, ya realmente no vale la pena. Entonces, pues justo es como tratar de impactarlo en una forma de: "Las cosas son así, tú sabes trabajarlas, pero no lo quieres hacer". Entonces, pues literal, aquí está tu tus errores, ¿no?, y y y listo.
Oh, okey. Okey. Okey. Sí, claro, porque luego las personas se ponen como que en un plano de: "Oye, ¿por qué está mal sí yo lo hice bien? Eh, y no estás diciendo que lo hice sí o sí, y sí está bien", que se quedan como que no aceptan, que que se llegaron a equivocar y a y a alguna cosa así.
<chuckles> Sí, sí, sí, por supuesto, aparte, creo que justo también eso, lo lo que mencionas es muy importante, el que realmente lo que tú vas a opinar, y y no solamente se refiere a un tema laboral, ¿no? Hasta un tema personal con una persona que llegues a apreciar con quien sea, eh, para poder decirle tú un consejo, o tu punto de vista que consideres que es más válido el de esa persona, siempre debes de tener algo concreto, siempre debes de tener algún dato real, algo cómo demostrarlo para que precisamente no venga desde tu perspectiva. Porque, incluso, tú puedes estar equivocado, eh, entonces, sí, sí, al contrario, tienes como que esa parte de: "Mira, eh, las ve la verdad no es así, tienes que hacerlo de esta forma porque aquí te presento este dato, esta este contexto", lo que tú quieras, eh, pero precisamente, porque cómo una persona puede mejorar si lo único que le estás dando es precisamente, otra perspectiva, no una real, sino una perspectiva personal.
Okey. Okey. Sí, claro. Claro, eso es muy importante. Oye, ¿y te te ha pasado que alguna vez has dado como que una retromin rel e una retroalimentación, o una opinión, y te te hayas como que pasado ahí de de de sincero, de honesto, o o algo así?
<laughs> Sí, sí, sí, muchísimas veces, la verdad es que no estoy orgulloso de de haberlo hecho, pero vaya, siempre viene como que esa parte de la inexperiencia, ¿no? Em, que precisamente, bueno, voy a ondear un poquito más adelante de precisamente, qué me enseñó eso, eh, pero sí, sí me llegó a pasar que que en algún punto, eh, yo pensaba, ¿no?, que incluso las personas hacían las cosas, precisamente, por un tema de actitud, de que no querían hacerlo, de que les daba igual su trabajo, no sé, cualquier cosa. Eh, y precisamente me ponía a la defensiva muy rápido, como buscar el decir: "Oye, este, la estás regando en esto, y tienes que cambiarlo sí, o sí", y es como de: "Okey, espérate, ¿no? bájale a tus revoluciones, no tienes por qué ponerte así". Porque, incluso, esos esas mismas personas a las que yo en un inicio daba por hecho que era porque no querían hacer las cosas, después me demostraron que sí querían, solamente no sabían cómo hacerlo. Entonces, sí, justo recuerdo las palabras que me dijo mi jefa de aquel entonces es, precisamente: "Ellos tienen la inexperiencia de hacer su trabajo como tú la tienes en este punto de hacer el tuyo porque cometiste un error", ¿no? Entonces, eh
Okey. Okey. Ah, okey. Okey. Okey, di muy buena frase.
sí, sí, sí, entonces, pues, justo eso como que me abrió los ojos de: "A ver, sí, espérate, las cosas, en mi perspectiva, no son la misma que las de las otras personas". Entonces desde ahí traté de ser un poco más equilibrado en esta parte para para realmente ayudar a las personas y no solamente regañar o pretender que yo tengo la razón.
Okey, oye, ¿y cómo cómo tú manejas ese miedo, o esa preocupación al momento de dar tu opinión?, y decir: "Oye, pues, espero que esto no le vaya a ofender, espero que esto no lo vaya a lastimar", ¿cómo cómo lo manejas tú?
Ah, pues, la verdad es que siempre trato de ser alguien muy empático. En algún punto de mi vida, como te decía, entendí este tipo de cosas. Y y me pa me llegó a pasar que, precisamente, en esa inexperiencia, eh, yo por pretender que tenía la razón, llegué a lastimar a muchas personas. Llegué realmente a a a a decir las cosas de una manera tan fuerte, que que al final las personas no se quedaban con el hecho de, oye, lo que me dijo tiene re algo de realidad, sino, lo que dijo me dolió, y eso no es el punto. Ajá, entonces, creo que ante este a a raíz de este tipo de experiencias, para mí cambió un poco en el tema de, tengo que buscar una mejor comunicación para que lo que la otra persona le llegue se bueno, le le le transmita yo, sea precisamente un un mensaje de: "Quiero que mejores, o me preocupa que que tienes esta situación". Eh, más que el hecho de de, incluso, hacer llorar a las personas, ¿no? O sea, ah, definitivamente yo no es lo que quiero. Y me ha pasado hasta con mi familia que las he llegado a hacer llorar por una por algo que, según yo, era la verdad y se tenía que decir. Y y no, por supuesto que nada s nada bueno salió de ahí. Solamente se generaron como que esas esas situaciones, pues, tristes, incómodas. Entonces, desde ahí siempre trato de siempre, siempre, reconocer a la otra persona. Siempre, eh, que un consejo, o o esa verdad venga a manera de consejo y de cómo te ayudo, más que solamente decirlo por decirlo.
Okey. Okey. Sí, sí. Okey. Okey. ¿Cómo fue que tú, como que aprendiste a decir las cosas cuando te diste cuenta de que, okey, ahora tengo que cambiar la forma en la que le digo a las personas? ¿Cómo cómo fue que, eh, aprendiste esa nueva forma de de hacerle saber a las personas de que, oye, está mal esto, pero fíjate que tienes esto cosa bien, esto bien, pero solo que tienes este detalle, te faltó aquí? ¿Cómo cómo fue tu tu proceso en entre entre hacer sentir mal a una persona y hacerla hacerla sentir entendida, o o más más amigable tu tu opinión?
Ah, creo que me ayudó muchísimo, muchísimo, eh, este trabajo en donde estuve. Precisamente, esa jefa que me dio, pues, esa cachetada, ¿no? Con guante blanco, em, y que precisamente no no solamente fue el hecho de que me dijera eso, sino cómo ayudarme a mi a mejorarlo. Entonces, en cuando yo empecé a atender este tipo de técnicas, como justo reconocer a las personas, justo darles ese valor, o que ellos entendieran con datos firmes el por qué las cosas son un poco más acercadas a como yo los digo, a pesar de que no haya verdades absolutas, que a cómo se están haciendo, incluso, ver un poco más la afectación que pueden llegar a generar. Eh, eso lo aprendí en un entorno laboral, sin embargo, poco a poco empecé a extrapolarlo, a llevarlo a otras situaciones, ya ahora ya con amigos, con mi propia familia, buscando, pues, siempre, ¿no? Como que esa forma efectiva de transmitir un mensaje. Y la verdad es que pese a que lo encuentres en un formato profesional, como yo lo aprendí en ese momento, la realidad es que esto se replica para, para muchas cosas, incluso, para la vida cotidiana. Entonces sí, justo cuando me atreví, ¿no? Y dije: "¿Sabes qué? Pues a lo mejor si le digo esto a mi hermana, ¿no? A mi mamá", este, pero utilizando este tipo de técnicas, a lo mejor cambia algo. Y sí, la verdad es que a a raíz de ahí tengo mucha mejor comunicación con personas fuera del ámbito laboral aplicando estos estas técnicas que aprendí dentro del entorno laboral.
Ah, okey. Okey. Okey. Ey, claro. Okey, qué bueno, y fíjate que tu tu cambio surgió a partir de de una opinión que te dieron a ti, ¿verdad? Así que que, pues, como que es como una cadenita, tú le das la tu opinión, tu retroalimentación a otras personas, pero a ti también te la dan te te la dieron. Te dijeron: "Oye, pues, fíjate que que sí lo estás haciendo mal y tú no sabes mucho de esto, pero lo puedes hacer mejor y de esta manera".
Sí. Sí, sí, sí, totalmente, todo viene, mm, como dices, es una cadenita, es una cascada, que ron realmente, cuando, mm, dejas de pretender que tú tienes la razón y que puedes ayudar a otras personas, esas personas al entenderlo de esta forma, asimismo empiezan a a ir con esas cadenas abajo de, ah, eh, tú puedes, eh, a a una persona cercana a ellas, ¿no? O algún delegado, eh, de del mismo trabajo, de: "Oye, no lo hiciste así, pero lo puedes hacer distinto". Y creo que todo se vuelve tanto un tema mucho más positivo, de una mejor vibra, que solamente regañar. Eh, entonces, sí, sí va como que en esa cadenita, esa cascada de de buena vibra y, sobre todo, de de enseñanza, de efectividad.
Claro. Sí, claro, porque no es la misma que que alguien llegue y te regaña de que: "Oye, ¿por qué lo estás haciendo así? Si no se hace así, se hace di si, de este modo", con una actitud muy como prepotente, por así decirlo, de que sabe cómo cómo funcionan las cosas, y tú no, como que si te estuviera haciendo menos. En cambio, si llegas y le dices: "Oye, oye, esto está mal, pero fíjate que lo puedes hacer de esta forma".
Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, creo que das en la palabra perfecta, <chuckles> que es la prepotencia, cuando tú tienes esa prepotencia de de yo lo sé todo y yo digo cómo se hacen las cosas, n no, nada va a funcionar <chuckles> porque solamente vas a atacar en lugar de de de retroalimentar, ¿no? Entonces, sí, la la prepotencia es lo peor que puede pasar en en esto de ser honesto.
<chuckles> Okey. Sí, claro, porque al final y al cabo todos estuvimos en el en el la situación, en el puesto del de la persona a la que le estamos dando consejos, porque, pues, no no nacimos sabiendo, entonces, a ti alguien te tuvo que haber enseñado, entonces, tú puedes ser esa persona que le enseñe a esa otra persona cómo se hace, porque, pues, no no todos nacemos sabiendo cómo cómo se hace una cosa o cómo cómo actuar en tal situación.
Exacto. Sí, sí, sí, definitivamente, eh, creo que que, como lo dices, es muy importante entender que nadie, nadie, absolutamente nadie nace con toda la sabiduría del mundo. Tú estuviste en ese punto, tú estuviste cuando alguien te pudo regañar y quizá no lo hizo, entonces, porque no replicar eso y y buscar, pues, como hasta denigrar, ¿no? a una persona.
Sí, claro, oye, pues fíjate que me la pasé muy bien, una conversación muy interesante, me me la pasé muy a gusto, espero que que te vaya bien.
Muchísimas gracias, al contrario, también m me gustaron bastante tus preguntas, se me hicieron muy interesantes, y igual, deseo que te vaya muy muy bien. Hasta pronto.
Gracias, nos vemos.